Eh, bah, écoute, un un moment donné, on était en train de revenir donc heu, de c'était à l'époque du lycée. Heu, on avait fini un contrôle. On était sortis un petit peu en avance, heu, donc il était 15:00 à peu près donc heu, ça nous laisse, heu, une bonne partie de l'après-midi, quoi.
Mmh mh. Ouais.
Et donc heu, on sort, heu, on re on on va chez un pote qui avait, heu, du coup, son sa maison à côté de la du lycée pour poser nos sacs à dos parce que, forcément, heu, on avait les manuels d'histoire. Enfin, on avait tout le tout le sac super lourd donc heu. Voilà. Nous, on voulait s'en débarrasser donc on on les met, heu, chez mon pote
Oui. Truc qui pèse bien lourd. <laughs> Mouais.
on marche, on marche, on marche, on marche et à un moment donné donc c'était vraiment une ruelle qui est pas très connue, mmh, parce qu'en fait, heu, si tu veux, il y a tout le monde pense que c'est un peu un coin, entre guillemets, «sombre», tu sais, vraiment quand tu quand tu regardes, quand tu zieutes un petit peu ouais, voilà, c'est ça. Heu, tu as personne quasiment qui qui y va et donc du coup, heu, bah, avec mes potes, on se dit: «Bah, vas-y, venez, on y va, ça se trouve on va tomber sur quelque chose de de de magnifique». Du coup, on se on on rentre dans cette ruelle
OK. Un peu craignos, quoi! OK. De fou! <laughs>
et ce qu'il faut savoir, c'est que cette ruelle, c'est, heu, une ruelle, sans fond. Avant, on l'appelle la ruelle sans fond parce qu'en fait, si tu veux, on voit pas le bout de la ruelle tellement qu'elle est sombre. Si tu veux, il y a des immeubles, heu, à côté, heu, c'est bah, un petit peu et en plus de ça, tu sais, c'est un peu en zigzag. Tu as, heu, tu tu passais sur 100 m ouais, voilà, c'est ça.
Ah, ouais! C'est un peu flippant, quand même? OK. Ouais mais tu vois pas ce que tu as dans les recoins? OK.
On avance, on avance, on avance, on avance et à un moment donné, on arrive sur, heu, ce fameux sur cette fameu cette fameuse cassure, où, heu, en fait, heu, il y a un un un cul-de-sac devant et il faut absolument tourner à droite et retourner à gauche avec une sorte de, heu, tu sais, pour empêcher qu'il y ait des mobylettes, heu, pour empêcher les gens, heu, d'aller trop vite et bah, tu sais, il y a une sorte de tourniquet
Mmh mh. OK. Ouais, ouais, ouais. Mmh mh. Je comprends, ouais.
donc on le prend. Tu sais, ça fait vraiment, heu, tu sais, ça grince, c'est c'est ça nous fait un peu la chair de poule. Moi, j'ai un de mes potes, je lui dis: «Mais vous êtes sûr? On on vous venez, on rebrousse chemin peut-être parce que, là, c'est un peu» <laughs> Je sais pas. Ça me met un peu la chair de poule. Ouais, voilà, c'est ça.
Et là, qu'est-ce qui se passe? <laughs> <laughs> On sait pas ce qui nous attend au bout, quoi.
Eh, bah, écoute, on on arrive au fond de cette ruelle et je je vraiment, hein, on tombe sur le canal donc le canal de l'Ourcq qui passe à côté de chez nous, avec un un une sorte de parc
Ouais.
une, heu, une un parc, c'était pas vraiment un parc, c'est vraiment un un un haut bois, un nous, on l'a on on mmh, heu, dans à la campagne, on appelle ça un sous-bois. Enfin, c'est, si tu veux, c'est il y a quelques arbres mais c'est pas non plus une forêt, quoi. C'est tu as à u une trent une trentaine d'arbres, quoi.
OK. OK, d'accord. Je vois, ouais. OK, OK, ouais. Il y a il y a des petits arbres, quoi. C'est genre, c'est c'est mignon mais c'est pas une méga forêt non plus, heu, voilà.
Ouais.

Non, pas au début en tout cas. Sur la fin oui, parce que sur la fin comme je t'ai dit, il y avait des gens qui s'étaient plaints et heu, on est tombés bah, sur les gendarmes. Gendarmes qui ont procédé à à une fouille, qui ont embarqué voilà mes potes, heu, qui faisaient ce genre de choses. Moi bien évidemment, ben j'avais rien sur moi, heu, j'étais voilà, moi je je leur avais pré et je les avais prévenu en plus, hein, que c'ét on on a la chance d'avoir un lieu en plus, Aulnay-sous-Bois, c'est pas forcément connu pour ses lieux, heu, idylliques, surtout en région parisienne, donc là on a notre petit coin nature où on peut réviser comme je te l'ai dit, on peut papoter, on peut faire des petits pique-niques. On peut faire on avait même fait des petits jeux de société donc heu, tu vois? C'était vraiment un ouais voilà, il y avait même un petit banc pour, heu, pour être tranquille, donc heu, c'était vraiment cocooning. Enfin c'est on n'avait jamais croisé de personnes. On avait croisé si, 1 fois ou 2, heu, un résident qui passe, mais qui est content de nous v enfin qui était limite content de nous voir profiter. Des jeunes qui révisent, qui sont pas bruyants donc tu vois? Ils ont un petit peu gâché ce lieu et là tu vois? J'y suis retourné. Malheureusement bah, ils ont, heu, privatisé. Là ils ont vraiment privatisé ce lieu. Ouais ouais.
Ouais, c Ouais. Ah! <chuckles> Ah, sympa. Mmh. Ouais. Mmh mh. Ouais. Waouh, toute détente, quoi. Ouais. Oui. Mmh mh. Ah, c'est pas chouette. Ah ouais, ça y est, c'est, heu, ah non.
Ouais ouais, ouais ouais. J'y suis retourné, bah là, ce début de mois, heu, pour aller pêcher au canal et en fait quand je me suis aperçu que cet endroit là on pouvait plus avoir accès, donc ils ont condamné le le petit chemin et et heu, ils ont, heu, mis des accès tu sais, heu, ou on à code. C'est plus un tourniquet, c'était un truc à code et tout, heu
Ouais. Ouais. OK, ouais, donc c'est fini, ouais, tu peux plus du tout passer, quoi. Là, c'est heu
Ouais, ouais, ouais, là, c'est fini, à moins d'avoir le code, quoi.
Oui, bien évidemment, ouais. Ah, mais c'est dommage parce que du coup enfin voilà c'était votre petit endroit, heu, trop chouette et heu, parce qu'il y en a 1 ou 2 qui, heu, voilà a voulu en faire un peu, heu, qu'à sa tête, heu, si je puis dire, bah du coup, vous vous êtes fait, heu, vous êtes fait éjecter de de votre lieu idyllique, quoi, donc c'est pas, heu, ben c'est pas chouette quoi. Peut-être qu'un jour ils réouvriront, mais bon à mon avis là ça paraît, heu, un peu mal parti je pense. S'ils ont mis, heu, des grillages, heu, des, heu, des codes, c'est peut-être pas demain la veille qu'ils vont réouvrir l'accès finalement à tout le monde quoi.
Mmh mh. Ouais, ouais, ouais, c'est s